Kak, aku mau curhat dikit dong, Kak, siapa tahu nanti bisa minta saran-sarannya ya, Kak, ya. Eee.
Boleh, dengan senang hati. Mudah-mudahan, eee, aku bisa ngasih saran yang baik buat Kakak.
Iya. Heeh. Iya, bener. Ini kan, eee, aku nih lagi kayak bingung ya, Kak. Bukan bingung juga sih, ini bingungnya karena, eee, gimana ya dala dengan uang yang sedikit, gitu loh, Kak, dengan pemasukan yang tidak tetap sebagai tenaga, apa namanya, istilahnya pekerja lepas ya, eee, untuk gimana bisa berpikir untuk menabung untuk tujuan besar, gitu loh, Kak, seperti rumah dan pensiun. Saya ini, eee, di usia-usia yang begini akhirnya sekarang sudah berpikir kayak gini loh, Kak, dulu mungkin saya kan berpikir, "It's okay", gitu kan, saya masih bisa kontrak, kontrak be kayaknya lebih nyaman deh, gitu kan, ya. Enggak usah dipikir-pikirkan, harus nyicil-nyicil segala macam. Sekarang sudah di usia segini, Kak, tuh, udah langsung kepikiran terus tuh, kayaknya aku udah pengen banget nih settle, sepertinya saya sudah pengen sekali nih, udah punya rumah sendiri gitu, di mana saya ada kebebasan untuk me apa namanya, me merenovasi segala macam, dibandingkan tinggal di kosan atau kontrakan. Iya, Kak. Dan sudah berpikir juga dengan dana pensiun, gitu loh, Kak. Nanti ada apa-apa ke depan, gitu kan, nggak ada anak, enggak ada, apa, duh, kalau nggak ada pensiunan juga gimana nanti ke depannya, gitu loh, Kak. Ada saran nggak sih, Kak? Iya, bingung.
Iya. Oke. Iya. Paham. Paham. Hmm. Oh, gitu. Oke. Bingung ya, Kak.
Ada sarannya nggak sih Kak?
Iya Kak, eee, sebentar maaf, barusan batuk, <chuckles> eee, kalau boleh aku, eee, sedikit, eee, kasih pertanyaan, tapi sebelumnya saya memaha paham sekali dengan apa yang Kakak, apa, eee, rasakan ya, memang kadang-kadang, eee, kita, dulu mungkin tidak begitu pedulilah dengan, eee, segala macam apa yang fasilitas yang kita punya gitu kan, tapi setelah, eee, berpikir lama mungkin, eee, ada jadi ke situ gitu kan jadi ingin, eee, berbuat sesuatu untuk diri sendiri juga mungkin ya Kak ya bikin tenang diri, nah aku mau tanya dulu boleh nggak sebelum aku ngasih saran nih? Nah Kakak, eee, sebetulnya, eee, apa yang sekarang apa namanya, yang sekarang Kakak inginkan itu kan mau apa, beli rumah ya, mau beli mau beli be beli atau mau cicil?
Iya. Mhm, iya. Iya. Iya iya boleh. Iya punya rumahlah iya, eee, ya whatever-lah Kak, ya apa pun itu yang penting, eee, rumah lah <chuckles> gitu, heeh, dalam artian kalau bisa beli, kalau nggak sanggup beli ya ya pastinya nyicil dong Kak. <chuckles>
Rencananya? Oke nah kalau misalkan Oke ya, eee, itu pasti memang yang kita akan rencanakan ya kalau enggak nyicil ya pasti kita ngumpulin dulu untuk beli, langsung rumah ya kan lah rumah ya. Nah, yang Kakak, inginkan itu untuk, eee, apa namanya untuk di diri Kakak, sendiri atau Kakak, udah punya keluarga? Atau Kakak, misalkan mau, sama ibu Kakak, untuk di rumah itu atau gimana Kak?
Iya. Enggak ini kan ibuks ibu saya mah sudah punya ru ada rumah sendiri Kak. Ibu saya udah nggak udah tidak ada. Nah ibu saya kan, eee, rumahnya nggak boleh dijual ya ya udah itu aja, eee, rumah bersama. Saya pengen yang untuk rumah saya sendiri, gitu loh, yang atas nama saya. Jadi saya bebas juga melakukan apapun di situ, gitu.
Baik. Oke. Oke. E oh, gitu ya. Jadi oke. Nah kalau misalkan, eee, boleh tahu nih, boleh tahu kalau Kakak punya pengeluaran atau, eee, apa, pengeluaran dan pemasukan itu Kakak udah punya data?
Iya. Mmm, ada sih Kak, cuman karena begini, yang tetap sekarang ini adalah pengeluaran Kak, yang tidak tetap adalah pemasukan itu masalahnya, <laughs> Iya, iya, pengeluaran tetap.
Pemasukan ya? Oh, kalau pengeluaran mah tetap ya. Nah terus kalau ini nya Kak, eee, Kakak ud e maksudnya punya tabungan enggak? Misalkan.
Udah ada tabungan sekarang. Cuman ya memang karena sekarang udah lagi tidak tidak apa namanya, tidak bekerja. Ya udah, saya makan dari tabungan, seperti itu. Heeh.
Udah, alhamdulillah. Oh, gitu. Iya, betul. Nah, sekarang hambatannya untuk Kakak itu adalah, eee, karena kerja tidak tetap ya. Tapi, pengeluaran, eee, terus, eee, apa namanya, pengeluaran tapi terus harus kan, ya kan. Nah, itu sebetulnya Kakak itu untuk meng menghidupi diri sendiri, atau harus Kakak membiayai, eee, siapa-siapa gitu ada nggak, yang harus dibiayai sama Kakak? Mmm, ada?
Iya, betul. Iya. Iya, betul. Iya. Nggak ada sih, untuk saat ini saya untuk biayai diri sendiri aja masih selalu terbatas, gitu kan Kak ya. Maksudnya, e mengetatkan ikat pinggang gitu loh untuk diri sendiri, gitu. Cuman memang tetap tetap kadang-kadang juga bantu keluarga juga, gitu lho Kak ya. Kalau dalam keadaan kritis ya ya yang lagi ada itu yang bantu, gitu lho, kan selalu heeh, gitu, ada yang lebih di bawah lagi kan sebenarnya, gitu.
Os oke. Oke. Siap siap. Oh, siap. Oh, siap. Kakak berapa bersaudara sih Kak?
Saya banyak Kak, Saya 8 bersaudara.
8, itu itu maaf banget maaf banget ini kan, eee, ibu udah nggak ada ya orang tua udah nggak ada? Nah itu rumah memang, eee, yang ibu tinggalin dulu, eee, tidak ada, eee, niat untuk dijual atau gimana?
Iya 8. Iya, iya. Nggak boleh Kak, iya memang itu ibu udah udah bicara diawal nggak boleh dijual dan memang kami semua bersaudara sudah sepakat gak akan menjual rumah itu karena itu rumah, eee, untuk siapa pun yang nanti nggak sanggup beli rumah gitu loh.
Oke. Oh gitu gitu, nah kalau
Iya, cuman ada adik saya yang udah tinggal di situ Kak, yang udah menikah, eee, cuman karena pisa eee, apa namanya jauh dari istrinya ya, istrinya kerja di kota lain, ya adik saya kerja di ini ya, ya udah adik yang tinggal di rumah mama kan memang dari dulu adik yang selalu nemenin mama waktu masih sakit gitu loh, jadi udah menikah pun adik nggak nggak nggak ninggalin rumah akhirnya seperti itu.
Oke. Ada yang Oke. Oke oke, eee, nah sebetulnya kan memang, eee, kalau mau tidak mau apa ngo ngotak-atik itu, rumah sih gek eee, berarti Kakak, memang mau m eee, usaha sendirilah ya untuk punya rumah sendiri, nah, eee, kakak-kakak Kakak, juga udah sepakat untuk tidak menjual itu rumah?
Iya, iya. Iya betul sepakat semuanya.
Betul, jadi semuanya udah sepakat jadi mereka, eee, sali harus apa saling, eee, mendukung tapi, eee, dengan, untuk kebahagiaan sendiri ya itu dengan mencari, eee, apa, sendirilah gitu ya biaya untuk hidup sendiri oke oke. Eee, nah terus, eee, yang menjadi kendala Kakak, apa nih sekarang?
Iya. Iya betul iya. Ya ya kendala saya sih ya itu tadi kalau nggak ada, kalau nggak bisa rumah kan maksud saya kan enggak ada remnya gitu loh Kak, maksud saya kan mau ngelihat sendiri kan enggak tahu gini kan, ini kan rumah mama dan papa saya anak perempuan kemudian sudah ada adik saya yang, tinggal di situ kan enggak mungkin Kak, maksudnya semuanya harus di situ di rumah mama papa gitu kan, tetap saya membutuhkan keleluasaan sendiri ya, meskipun saya sendiri gitu loh saya, juga kadang-kadang pengen sendiri gitu dan saya juga punya tabungan, saya juga punya apa gitu, cuman ini memang masih masih sulit kalau untuk adik untuk punya rumah gitu loh, belum belum cukup sampai sekarang gitu kan harga rumah naik terus Kak, sekarang di Indonesia nih mahal banget kan belum lagi berpikir be uang, eee, apa namanya pensiunan gitu loh. Saya harus bagi Kak, tabungan saya untuk tadi itu kan tabungan yang cicilan untuk, eee, apa na eh, bukan cicilan deh untuk yang bulanan pemas yang tabungan untuk, eee, hari tua itu tadi yang pensiun dini gi yang pensiunan iya karena saya juga bukan pegawai kan Kak, gitu.
Selain yang tadi? Pekerjaan. Betul. Oke. Oke. Yap. Betul. Oke. Oh siap. Iya ke oh Kakak, nggak kerja ya kerja maksudnya kerja, eee, kerja lepas oke. Eee, boleh maaf banget ya aku juga mau nanya, oh jadi Kakak, sementara ini, eee, tidak punya ke pekerjaan tetap dong ya, nah terus Kakak, tinggal sama adik Kakak, di rumah mama papa itu?
Eee, ya kerja lepas bukan pegawai tetap gitu loh Kak, yang, eee, yang yang Iya. Iya du eee, dulu. Sekarang saya kontrak.
Oh, sekarang ngontrak. Oke, misah, ya. Oke.
Iya, sekarang ngontrak, karena kan saya lagi kerja di kota lain. Iya, pisah, heeh, cuman pengen nanti iya, pengen nanti entah, eee, di balik lagi ke kampung, ke ke kota, di mana rumah mama ada di situ. Cuman ya, kan nggak tahu saya, Kak, gitu loh. Masa cuman, eee, balik aja ke kota mama nggak ada sama sama juga nggak ada pekerjaan, gitu kan ya, gitu. Jadi, es
Misah, oke. Oke. Memang ja eee, jauh tempatnya, Kak? itu lebih di kampung atau gimana?
Jauh jauh, heeh, jauh jauh, di kota lain, gitu loh, Kak, Iya.
Oh, siap. Oke. Nah ke eee, eee, ini juga nih mau, aku mau, ya, bukan saran sih ya, Kak, ini sebetulnya mah kan kita lebih ke apa sih na ya mungkin bisa diterima atau tidaknya mudah-mudahan, eee, apa saran aku bisa diterima. <laughs> Dimakan.
Iya iya.
Nggak gini, eee, Kakak udah pernah ini enggak belum, Kak, eee, bikin anggaran sederhana gitu, men eee, apa, bikin, eee, apa sih namanya, eee, kayak pengeluaran pemasukan, gitu, terus, eee, se sehari tiap hari gitu, udah pernah belum?
Belum. Saya nggak bisa begitu, bingung. <laughs>
Wah, coba bikin, Kak, pengeluaran pemasukan berapa pengeluaran berapa. Jadi kita nanti bisa lihat misalkan hari ini kita, eee, udah beli apa aja, gitu kan. Nah, misalkan a eee, nanti e besok, eee, tidak usah beli apa-apa yang udah ada. Itu kan kadang-kadang yang, eee, kita kan suka, eee, apa, eee eee, kita suka beli baju, misalkan baju yang perlu nih yang sekarang, tahu-tahunya nanti ada yang kita beli baju lagi padahal bulan kemarin kita udah pernah beli baju itu gitu. Jadi di, eee, di lebih, eee, ditertibin gitu loh, Kak, pengeluarannya.
Oh, gitu ya. Iya ya. Oh, gitu. Iya iya. Iya iya iya iya, saya coba dulu itu, Kak. Cuman memang saya nggak terlalu i suka yang belanja-belanja seperti baju gitu loh, Kak. Yang yang banyak ini ya memang pengeluaran sehari-hari makanan, gitu kan. Nah saya kan pemakan sehat, Kak. Nah makan sehat kan mahal, Kak. <chuckles>
Oke. Nah, kan. Oke. Oh, pa yo iya siap. Jadi m iya maksudnya ada yang bisa diakalin nggak? Misalkan dari makanan itu seperti, eee, lebih lebih, apa, lebih s eee, diminimalis, tapi sehat gitu. Mungkin Kakak bisa coba itu. Pernah coba nggak, Kakak?
Iya, mungkin Iya, iya, saya cowa akan coba seh. Eee, ini hanya sampai sekarang saya belum, Kak, karena termasuk kayak yang picky gitu loh, Kak, yang pilih-pilih kalau makanan gitu lan dan memang harus yang organiklah, harus yang inilah, yang itulah karena saya menghindari sakit gitu loh, Kak, dengan makanan. Jadinya, eee, pe anggaran makanan saya saja itu kan menghabiskan berapa persen dari gaji saya gitu yang ada sekarang, gitu.
Oke. Iya. Oh, iya. Oh, iya, betul. Ya, eee, mungkin sekarang Kakak lebih ke, eee, memikirkan, apa, kesehatan kali ya, sekarang ya? Jadi, ya, nah, sekarang Kakak, eee, nggak usah dipi apa maksudnya, nggak usah dipikirin terlalu banyak. Nah, sekarang yang saya saranin sih sementara ini un sambil nabung sedikit-sedikit, tapi kita tetap sehat, gitu, Kak. Jangan terlalu eee, ini mah jangan terlalu, apa sih, eee, memikirkan terlalu pelik, gitu ya kan, Kak? Mmm, kese ke kesehatan juga nantinya jadi ke apa sih namanya, kepikiran kan, Kak, gitu loh. Betul. Mhm. Jadi sekarang mah yang coba aja bikin dulu pengeluaran pemasukan itu, yang sederhana aja yang buat rumahan. Coba Kakak bikin, nanti terus, eee, makanan yang misalkan sekira-kiranya bisa diminimalislah, tapi tetap sehat, gitu. Eee, a atau apa lagi ya, Kak, yang misalkan Kakak ha eee, lebih inilah lebih olahraga atau m yang untuk bisa menjadikan, apa, kesehatan lebih maksimal, gitu loh, Kak?
Iya, betul. Iya. Iya? Iya, iya. Iya, betul sih. Pikiran. Iya, bener ya. Iya sih. Iya, iya, iya, iya. Iya iya iya. Oke. Iya iya sih iya sih, bener sih. Iya, jadi nggak harus melulu dihabiskan semuanya untuk makanan ya, Kak, ya. Tetap harus saya orientasikan berarti sekarang uang saya yang sedikit itu ya. Kalau misalnya mau orientasi ke rumah, ya memang harus ada yang dikorbankan berarti dong ya di sisi lainnya. Iya sih. Iya sih. Iya deh, nanti saya coba dulu ya, Kak, eee, apa namanya tadi, saran-saran Kakak. Saya ya yang paling penting adalah memang bisa membuat tadi itu, ke catatan pengeluaran dan peng pemasukan yang paling susah sekali bagi saya. Semoga saya bisa nanti ya, Kak, ya. Doakan. Iya. Iya.
Mhm. Betul. Nah, iya. Iya. Betul. Salah satunya, iya. Gitu, Kak. Iya. Ya, mudah-mudahan bener. Nah, iya. Coba ya dicoba aja, Kak. Iya. Oh, iya. Amin! Iya, dicoba aja. Mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Kakak ya, Kak.
Baik. Iya. Semoga, Kak. Mari ya, makasih banyak ya, Kak, sarannya.
Sama-sama, Kak. Nanti ditunggu lagi kalau ada Kakak keluhan-keluhan. Saya siap denger kok. <chuckles> Oke. Se
Iya. Baik. Mari. Iya.